Ya. Eee, balik lagi ke itu ya, ke prioritas dari pekerjaan itu sendiri gitu, apabila memang pekerjaan itu mendesak banget, eee, berarti ya mau nggak mau aku harus kerjakan, kayak waktu itu contohnya, eee, e pada saat closing-an itu, eee, jatuh di hari raya tuh aku pernah banget gitu, jadi pada sampai, eee, aku bener-bener bawa, e laptop dan buka laptop gitu pada hari lebaran gitu, tapi tetap sambil kelilingan ke misalkan kayak ke rumah saudara gitu kan, ya oke salaman salaman salaman habis itu aku buka laptop ngerjain lagi kayak gitu. <laughs> Ya gimana ya nasib nasib karyawan masih digaji guys, gitu.
Mhm. Laptop. Oalah. Mhm. <chuckles> Waduh tapi itu Li Iya sih, tapi itu kayak stres gitu nggak sih Kak? Maksudnya dalam arti nggak tenang karena harus bawa laptop ke mana-mana karena urusan kerjaan?
Iya pasti pasti pasti, eee, ada lah perasaan nggak nyamannya ya, nggak bisa yang benar-benar, bisa dibilang kan gak bisa yang benar-benar, e 100% hadir gitu loh, apalagi lagi di tengah-tengah keluarga, baik itu keluarga apa sih keluarga inti ataupun apalagi keluarga besar ya, pada saat ada acara perayaan. Pasti sih ada banget nggak enaknya gitu kan, ada nada banget tuh ditanyanya kayak "ngapain gitu kan <chuckles> buka laptop" gitu, tapi ya
Mhm. Iya. <chuckles> Iya iya. Apa yang lainnya udah fokus libur, Kakak masih yang bawa laptop.